Heu, non, heu, concernant la tenue, non. Après c'est vrai qu'au lycée, c'était il y avait plus de de gens créatives. On voyait des choses qu'on voyait pas forcément au collège, heu, des couleurs, heu, des pics pour les garçons, les styles étaient beaucoup plus affirmés, hein.
Non. Mmh. D'accord. Oui, parce que les gens, heu, les les élèves se permettent plus de choses en fait en grandissant, quoi. Effectivement, ils ont moins peur de de de choquer ou d'être différenciés.
Exactement. Ah mais complètement et c'est beaucoup plus large. Moi je me rappelle au collège- bah déjà c'est plus petit- bah tu as toutes les filles qui s'habillaient à la Spice Girl. Bah à la Spice Girl. Tu avais, heu, la Geri, heu, Mélanie B, Mélanie C, tu savais identifier qui était sa préférée, hein. <laughs> Victoria Beckam, enfin maintenant Beckam, mais Victoria à l'époque. <chuckles> Mais heu
Mmh. De la même manière d'accord. <chuckles> D'accord. Ouais, OK, je vois. Mouais. Sauf toi finalement alors. <chuckles> Toi tu dénotais, mais c'était positif.
Ah ouais, moi j'étais à contre-courant. Mais en fait ce qui est marrant c'est que, justement toutes les filles aimaient ça ou les à l'époque c'était des manteaux lo longs Jennyfer noirs et ben moi malgré, peut-être que j'aimais un petit peu, mais je me voyais pas dans ça et je faisais croire à tout monde: «Ah j'aime pas c'est ringards».
Mmh mh. D'accord. <chuckles>
Alors que c'est quelque chose qui pouvait m'attirer, c'est juste que je me le permettais pas parce que, heu, par rapport aux formes, c'était très féminin et cetera. Ça me donnait envie, mais j'avais ce toujours ce genre-là de ah
Ouais, ouais. Ouais, tu tu restais toujours dans le dans la même inquiétude quoi de de montrer tes formes, en fait.
Oui oui du il y a toujours ça que je peux pas au final, j'ai pas le droit peut-être à ça et heu, du coup je faisais genre aussi, je faisais semblant comme si, heu, bah ça m'attirait pas et je g je restais dans mes tenues, heu, à l'américaine ou garçonnées un peu jogging, heu, t-shirts, heu, comme ça.
Ouais. D'accord. OK et alors lycée, ça y tu es devenue plus féminine.